من الحاجات بقى الصعبة أوي، إن الشخص قبل ما ينام كده يفضِّي دماغه من كل حاجة حصَلِت له في يومه، من التوتُّر اللي عاشه. فعايِز أعرَف مِنَّك، أنتَ إزاي بقى بتقدَر تفرّغ التوتُّر ده، بتاع يومَك ده كلّه، قبل ما تنام؟
ده حقيقي. بُص، هو أنا يعني، اليوم كله بقى، بعكِه وبلخبِطه بشغّله وبالمذاكرة، باللي، باللي، باللي، بالحاجات الكتير اللي أنا باعملها في اليوم. بالنسبة لي الفترة المسائية بقى دي هي اللي هو باطلَّع بقى فيها كل اللي أنا حسِّيت بيه أو مرِّيت بيه. بابدأ بقى يعني، ليّا حاجات كتيرة أوي باعملها عشان الموضوع ده. آآ
يعني هو ب بتخرجه على هيئة إيه؟ هو بيخرُج مِنَّك على هيئة توتُّر وبتبقى بقى منزعج وكده؟ والّا بالعكس هو بيجيب معاك بقى بهدوء وروقان وراحة بال؟
آه آه، ده حقيقي. يعني هو بقى الموضوع بقى إن أنا الفترة دي الواحد لازِم يفرّغ فيها، عشان أعرف أبدأ اليوم اللي بعديه يعني. أنا ب بالنسبة لي، أنا باعمل حاجات كتيرة أوي، منها حاجات ممكن أكون إن أنا أقعُد أتفرَّج على مسلسل بالليل كل الوقت، فأنا خلاص بقى كده أ أفصل عن اللي أنا كنت باعمله. في إن أنا أ أقعُد أطبُخ بقى وأعمل ومش عارِف إيه وبتاع، في إن أنا أمسك الموبايل، في إن أنا أقرَأ كتاب، في كذا حاجة على كذا طريقة، في يعني مش بتبقى فاهم؟ يعني هي م يعني على حسَب اليوم والطاقة اللي عندي موجودة في اليوم.
أيوه أيوه فاهمك، ي بس أنت لو سِبْت نَفْسك وما عملتش أي حاجة من دي أنت بتخش بقى في الدوّامة بتاعة التفكير والدوّامة بتاعة بقى إن أنت تقعد آآ، تفكَّر طول اليوم في المشاكل اللي حصلت فيه دي، صح؟
ده حقيقي. آه، آه، ده أنا وبقى وباحس إن أنا بالْحِم اليومين ورا بعض، يعني أنا اليوم النهارده كان فيه وفيه وفيه، لو أنا بقى ما عملتش حاجة مختلفة أو غيَّرت أو عملت، لأ باحس فعلًا إن الموضوع هيبقى تقيل جدًا إن أنا أواصِل يو يوم مع يوم، آآ، جوه ال نَفس الحاجة، فاهم؟ آآ.
أ إمم. أيوه أيوه فاهمك، طَب هو أنت فكرة بقى إن إن الشخص اللي بيقعد يفكَّر في توتُّر أو بيقعد بقى ييجي له أفكار بالليل قبل امّا ينام ده، دي بتبقى ناتجة من إيه بقى؟ فراغ مثلًا أو آآ، هو بتشوف إن الشخص لازم بقى ي يفْحَت نَفْسه شُغل مثلًا أو يفْحَت نَفْسه في مجهود طول اليوم علشان لمّا يحُط راسه على المخدّة كده يروح نايم على طول، والّا برضو حتى لو اشتغل قدّ كده وتِعب قدّ كده طول اليوم هيقعد يفكَّر برضو بالليل؟
هي بتبقى على حسب الشخص، يعني ما أنا بالنسبة لي أنا لو أنا بافكر كتير أو كده يعني مُمكن حتى لو أنا مُجْهد وجسمي مُجْهد أخش أنام ما أعرفش أنام، فهي مش مجرّد مجهود بدني يخلّيك يهدَّك وتنام، خُد بالك إن أنا لو عملت كده أنا يعني مش هابقى فَصَلت، أنا هابقى بس يعني هربت من الإرهاق بإن أنا نمت وصحيت، فما عملتش حاجة، يعني هيبقى شغل نوم شغل مثلًا، فهو لو ما فيش حاجة في النُص تفْصِل أنا هاحس برضو إن هو يعني أنا يا دُوبَك نمت في النُص ما عملتش حاجة، فالإحساس نَفْسه مش ألطف حاجة، فأنا لازم أغيّر اللي أنا باعمله، يعني لو أنا طول اليوم باشتغل وقاعد قدام الlaptop مُمكن بقى إن أنا أطبخ، بيطلَّع لي التوتر جدًا من البتاع، بابدأ بقى أشوف عشا لذيذ بتاع كده أعمل حاجة، آآ، أبدأ آآ، آآ، إن شاء الله الأكْل يتحرق مني شاط مني مش لازم أبقى أحسن واحد في الدنيا، أنا بالنسبة لي ب ب باقعد أعمل الحاجات دي، أهو
أيوه. حلو أوي، آه. آه، أنت أنت بس بتخرَّج ال الطاقة بتاعتك في أي حاجة.
حاجة مختلفة عن اللي أنا كنت باعمله، حاجة ما يعني بدل الشاشة اللي أنا قاعد باصِص فيها طول الوقت مش عارف إيه، بتبقى حاجة جميلة جدًا. لو أنا بقى قاعد طول اليوم مثلًا كنت باعمل حاجة أو كده، ممكن مسلسل بقى يفْصِل وأقعد أتفرج بقى أخلّص مش حلقة حلقتين، ممكن أخلّص المسلسل كلّه في قعدة واحدة، باحس إن أنا كنت في عالَم وبقيت في عالَم تاني واتفرجت ودخلت في mood تاني وكده، النقلة دي بتخ بصراحة بتخلّيني لو مُتَوتّر من حاجة، لو آآ، شايل هَم حاجة بتاعة بُكرة هاعملها في الشغل بتاع كده، <tsk> باحس إنها فصلتني، باحس إن أنا عارف أبدأ من البطارية تبدأ من الأول، لكن اللي هو المتواصل ده ما بيبقاش حلو، الموبايل برضو ساعات بيبقى مُسلّي جدًا برضو يعني.
إمم. أيوه كده. فهمتك آه. أيوه، أنا أنا عايِز أعرف بقى مِنَّك، أنتَ إزاي بتختار الحاجة اللي تعملها؟ يعني أنتَ قُلت لي حاجات كتيرة جدًا، أنتَ قُلت لي لمَّا بتحس إن أنتَ خلاص بقى داخل على المرحلة بتاعة التوتُّر دي، عندَك يا إمَّا بتطبُخ، يا بتتفرَّج على مسلسلات، تمسك التليفون، تقرَأ كتاب. فكل الحاجات دي بقى، أنتَ بتختار إيه بالضبط المناسِب في الفترة دي؟
إمم. والله، هي بتبقى يعني على حسَب أنا فيَّا يعني، أنا ممكن أكون مثلًا مكسَل أوي، لدرجة إن أنا لسّه هاقوم أطبُخ، أنا لل ما عنديش كل المكونات، أنا كده مضطر أنزِل الsupermarket. <tsk> لو أنا عندي إحساس الكسَل ده، أكيد مش هاعمل كده. لو أنا عينيّا مثلًا تعبانة شوية أو بتاع وكده، ومش قادِر أقعُد قُدَّام اللاب، ألعب game مع أصحابي online، فساعتها بقى، لا، أنا ممكن أتفرَّج على مسلسل. فتبقى الشاشة بعيدة، بتاع التليفزيون بعيد، قاعد على الكنبة بقى، مأنتخ، وجايِب شوية snacks وكده. يعني هي بتبقى على حسَب ال أنا يعني، عينيّا وجعاني، مكسَل، آآ بتاع. ممكن عينيّا وجعاني دي تخلِّيني أقرَأ كتاب، ما يبقاش فيه شاشة ما فيهاش إضاءة بتاع، فالموضوع بيبقى لذيذ. أو أنا محتاج شوية هدوء، كان يوم دوشة أوي بقى، فأنا محتاج هدوء كده. كوباية شاي أو قهوة كده، نسكافيه أو حاجة، وجنبِي كتاب لذيذ، رواية، حاجة أي بتاع كده. <tsk> هي بتبقى على حسَب أنا ح بس أنا عشان أنا عندي حاجات كتيرة أعمَلها، فأك يعني أكيد في حاجة منهم هتعجبني. وقت ما زهقت خالِص، هامسِك بقى الموبايل وأقعد بقى أcomment على الناس، أرُدّ على stories، مش عارِف أعمَل إيه. يعني المهم إن ما يبقاش اليوم كله متواصل لاحِم مع اللي بعده، بنفس الحاجة اللي أنا كنت باعملها. ده أهَمّ حاجة عندي أنا، بالنسبة لي، بتشيل التوتُّر كله وبتشيل اللي أنا بتاع. وإن أنا ما أقعُدش بقى أفكر "طب أنا بُكرة، طب أنا مديري، مش عارِف إيه، طب أنا ده أنا الشغل، ده أنا عم مدِّيني تاسكات كتيرة، ده أنا هارُوح أخلَص" <tsk> مش عايِز أقعد أفكر فيها قبل ما أنام. ما أنا مش عايِز كوابيس برضه، ما هي مش ناقِصة. <laughs>
جميل. إمم. أيوه، آه. بالضبط، آه آه. أيوه. تاني آه. أيوه أيوه، بالضبط، آه. فأنتَ بت بترجع بقى الفترة بتاعة بالليل دي، أنتَ بتقعد كده مع نفسَك، آآ، 3 دقايِق كده، تشوف أنتَ أنتَ جاي آه، جاي جاي إيه اللي جاي معاك النهارده تعمله يعني. بس ما عندَكش routine ثابِت يعني؟ آه.
لازم أعمل حاجة مختلفة. آه. آه، ممكن أنزل بقى أشرب حاجة مع أصحابي، قهوة بتاع، نرُوح نعمَل مش عارِف إيه. <tsk> يعني هي كويِس إن الواحد يبقى عنده أ يعني حسب طاقتي بقى فيها إيه. بس المهم
إمم، إمم. بالضبط.
اللي أنا أفصل ي
آآ، ج جرَّبت تلتزم بroutine معيَّن، والّا والّا لأ، ب بتسيبها مفتوحة دايمًا؟
يعني هي فيه حاجات متكرّرة، يعني أنا فيه فترة مثلًا بنبقى إحنا أنا واصحابي مبسوطين أوي باللعبة الCall of Duty مثلًا والَّا حاجة، فخلاص بقى كُلّ يوم بعد الشغل بنقعد نعملها مثلًا، فأنا مُنغمِس فيها الفترة دي، شوية وزهقنا، فبقيت الفترة دي مثلًا، آآ، بانزل ألعب كورة أو أروح الgym مش عارف مع مع اصحابي، آآ، ممكن فترة بعد كده بقى الموضوع يعني مُرهق شوية، أو جسمي مش قادر أو كده أو مكسِّل، فيبقى الك الك القراية هي الحل، <tsk> يعني هي ممكن تبقى فترات ساعات وممكن تبقى قراية و وفكرة إن هي مش routine هي دي أكتر حاجة محبباني في الموضوع، إن أنا لو routine أنا هابقى أحس إن أنا عندي واجب مكرّر باعملُه بالليل ومكرّر باعملُه في الصبح، آه وrouti بالضبط، فهو يعني حلو إن هي تبقى كده ما لهاش ما له يعني ما أقدرش أحط لك إيدي عليها أنا هاعمل كده كُلّ يوم، إلّا لو إلّا لو في حاجة أنا عايز أعملها وأخلّصها آآ، مثلًا أو حاطط حاجة في دما فدي ممكن ساعتها بقى بس بيبقى فترة قصيرة يعني، بس كويس إن هي كانت مرحرحة كده، الواحد يحس إن هو مش مضغوط، يحس إن هو مش مش عليه الزامات بتبقى جميلة بصراحة.
جميل، آه. أيوه، فهمتك أكيد. بالضبط، آه. هيبقى ضغط أصلًا عليك آآ، routine الصبح وبيدخّلك في توتر، وأنت كمان routine بالليل فالموضوع فعلًا مش هيبقى ألطف شيء أ أيوه. جميل جدًا، آه. آه، آه، حلو أوي، طَب ع أنا عايز أعرف بقى ن نتيجة ده لمّا ما بتعملوش مثلًا كده في يوم تكسِّل، أو بقى تقول أنا مش قادر، فأنا مش هاعمل حاجة أنا هاخُشّ أنام، آه عايز أعرف ده نتيجتُه عليك إيه؟ أثناء النوم وتاني يوم برضه؟
امم، باخُشّ أنام. <laughs> ب ساعات كتيرة أوي ما باعرفش أنام، بافضل قاعد على السرير بالساعتين باصِص في السقف مش عارف أنام. <laughs> آآ، ساعات كتيرة أوي باصحى مقريف أوي، أوي، اللي هو أنا فعلًا <tsk> يادي النيلة هو أنا اللي ب بانام فيه باصحى فيه، اللي هو ما بابقاش في أحسن حالة. يعني أنا أي الأيام اللي أنا ما أعملش فيها كده أو الأيام اللي أنا ما بافصلش فيها، لأ أنا باندم تاني يوم، على طول ما باحتاجش يعني تاني يوم بجد باكون حاسس إن أنا هو أنا لحقت. ما أنا لسه مسلم المش عارف ده. ما أنا لسه يا عم عامل لك التاسكاية <tsk> فاهم؟
إمم. إمم، إمم. أيوه ف بتحس إن أنت لسه في نفس الوضع أصلًا ما ما فصلتش، يعني هي بقى ال النوم بالنسبة لك مش م ما يعنيش أي شيء، يعني إم أنت لسه في نفس الوضع.
آه، اللي هو <chuckles> ما ما أنا قاعد أتقلّب أصلًا في السرير بقى لي ساعتين أصلًا عشان أنام. وب باصحى مقريف وباصحى بدري وباصحى مش عارف إيه. <tsk> بيبقى لأ، بابقى في حالة مش حلوة.
آه. ت تفتكر يوم حصل لك فيه كده، و وكنت بقى مش عارف تنام، و أو طبقت بقى بسبب ضغط كان عليك وقعدت تفكر فيه طول الليل ومعرفتش ت
آه، آه، لأ، لأ بتحصل. وأنام وأصحى وأنام الساعة 03:00 وأصحى الصبح بقى الساعة 07:00 والَّا كده رايح الشغل بالعافية. وبجد بابقى ساكت بقى طول اليوم في الشغل ومش قادر أتكلم مع حد ومش قادر إن أنا أ أخش في أي نقاش وأي حاجة بقى بتتقال طيب حاضر وخلاص وبتاع، ولا حتى حت مش مش قادر أقنع حد إن هو غلط غلط والَّا صح والَّا أتناقش والَّا أطلّع <tsk> لأ، لأ، لأ، لأ، بتبقى الموضوع سيء للغاية بصراحة.
أيوه، أيوه. طَب أنت الحاجات اللي أنت بتعملها بقى دي في النُص فعلًا بتخرجك من التوتر، والَّا بتخرجك من التوتر المؤقت؟ يعني لو أنت بقى عندك مشكلة في حياتك ال المشكلة دي آآ، مُمتدة معاك شوية يعني، هي هي مش مش حاجة عكرِت مزاجك النهارده لأ، هي حاجة مطولة معاك شوية، فبتحس برضه إن الحاجات اللي أنت بتعملها في النُص تفصل بيها دي بتخرّجك؟ والَّا بتديك زي مُخدر كده بس علشان تقدر تقاوم؟
بُص ما فيش بُصّ، هو ما فيش مشكلة بتبقى في حياتنا للأبد، إحنا بس بنبقى أو م مقتنعين إن هي دي ده أنا عمري ما هتتحل، هو امتى بقى هاخلَص من القرف ده؟ هو امتى مش عارف إيه؟ بس هو كده، كده، ما فيش حاجة هتطوِّل معاه، ده هي آخرها يوم يومين، التسليمة آخرها أسبوع، اللي مش عارف إيه آخرها المشكلة آخرها كذا. <tsk> بس هو مخنا بيحب يكبّر بس الموضوع زيادة عن اللزوم ويحسها إن هي مشكلة ممتدة وإن هي هتبقى لأبد الآبدين، وإن أنا هافضَل مش قادر يعني هافضَل كُلّ شهر مش عارف أكمِّل فلوس المرتب. <laughs> آآ، يعني هي بس دماغ لكن أنا فترة في حياتي اللي أنا كنت مثلًا آآ، مش عارف ب ب باقضّيها مواصلات وباصات وشعلقة ومش عارف إيه، بعد كده بقيت مقضّيها Uber و <tsk> بعد كده بقيت شاري عربية. يعني هي حياة ومراحل وكده، أنت لو أدركت إن أنت الموضوع ما فيش حاجة مكملة للأبد، لأ عادي عادي هو بيبقى بس أنا محتاج إن أنا آآ يعني باتعامل مع كُلّ يوم بيومه، ما فيش أي حاجة إن أنا أفضَل أشيل هَم مشكلة بتاعة الشهر الجاي أشيلها من النهارده، ليه، ليه أحط على نَفْسي ضغط زي ده؟ ليه كده ل ولو ما عملتش كده، ولو فضِلت في الدوامة بتاعة الشغل ومركِّز بقى وبتاع كُلّ يوم وليل نهار واقعد ساعات زيادة في الشغل وأبات واسهر ف اللي أنام فيه أصحى فيه، ما ما أنا مش هاعرَف أفصِل، ما أنا مش هاعرَف أكمّل، ما مش هاعرَف وهافضَل شايل هَم المشكلة.
بالضبط آه. <chuckles> إمم. ده جميل، آه، آه، آه. أيوه أيوه. ف ف فأنت بتشوف إن آآ بتشوف إن قصّة بقى إن أنت تعمل موازنة ما بين شغلك وحياتك، وتفصل دماغك دي، هي أهم شيء يعني في الدنيا.
طبعًا، طبعًا، أنا محتاج أعمل ده وإلا إن أنا فعلًا هابقى يعني آآ، زي ما أنت قُلت كده، ممكن تبقى م مُخدِّر مؤ ساعتها بقى هيبقى الموضوع مؤقّت، وأنا هافضل شايل المشكلة اللي هي بتاعة الشهر الجاي شايلها طول الشهر ده، فيعني عذاب بقى، عذاب، عذاب طبعًا، فطبعًا يعني حاجة مش كويسة خالص، و
بالضبط آه. دي حاجة حاجة مهلكة أصلًا بقى ب بتستنزفك يعني في شغلك، و وبتأثّر على شغلك وعلى إنتاجيتك وعلى آآ كلّ حاجة في حياتك فعلًا.
تأثّر على حياتي، تأثّر على معاملاتي مع الناس، بابقى باخرج مع اصحابي مش طايق إن أنا أتكلّم، بابقى خارج قاعد بابقى ساكت طول القعدة، بابقى قاعد مع أهلي مش مبسوط، بابقى كده، <tsk> يعني مشاكل بتاعة إن أنت تشيّل نفْسك هَم مشكلة لشهور ووقت ومتواصل وما بتفصلش، هو الفصلان ده ممكن يبقى بكوبّاية شاي على فكرة، كوبّاية شاي بالليل وأنت قاعد في البلكونة، هاعملها. إمم.
إمم. بالضبط آه، بس أ أ عارف إيه، يعني فيه ناس بتقول لك، أنا أنا لو عندي مشكلة، الأوْلى إن أنا أقعد أفكّر في المشكلة واش فكّر في حلّها، م مع إن هو لو فصل دماغه شوية عنها أصلًا، ممكن الحل ييجي لوحده، آآ ف
إمم. بالضبط، ده حقيقي، وبيحصل كتير جدًا كمان.
آه، إم فأنت ما بتحبش تفكّر في المشاكل، بتحب إيه؟ تفصل الأول وتسيب المشاكل دي لوقتها.
لا، لأ، بافكّر طبعًا، بس يعني ما ينفعش إن أنا أفكّر فيها طول الوقت بس، المهم إن أنا
اع م م م آه ما تغوّطش يعني أقصد يعني، ما تفضلش طول الوقت بتفكّر فيها.
امم. ده حقيقي، ده حقيقي جدًا، بي وده اللي ن يعني بيخلّيني أقدر أحافظ واستجيب تاني يوم وتلاقيني في حالة كويسة، وتلاقيني آآ، شغ في الشغل بأدّي كويس ومش مقريف، وباتعامل مع اصحابي كويس، باتعامل مع أهلي كويس، يعني يبقي الموضوع مفيد فعلًا، الفصلان بيبقى حلو جدًا.
حلو. امم، امم، ده جميل جدًا يعني، آآ عايز أقول لك اتبسطت جدًا، جدًا بالكلام معاك، و وحقيقي يعني فكرة إن أنت آآ بتفصل دي وبتعرف ت ت توازن ما بين حياتك وما بين شغلك وما بين إن أنت تخرّج التوتر من يومك ده شيء مهم جدًا، فـباشكرك جدًا على كلّ الكلام ده، وأتمنى إن إحنا نتكلّم دايمًا.
امم. شكرًا.